जी, जी, जी। वो तो कर सकते हैं ना कि अ, अक्सर सरकारें क्या करती हैं, वो फैक्ट्री के ऊपर छोड़ देती हैं कि आप पावर वो पावर प्लांट कह रहा हूँ, सॉरी आप वाटर वो ट्रीटमेंट प्लांट लगवाइए, लेकिन क्या हो सकता है इसकी बजाय कि सरकार खुद से एक बड़ा अ, प्लांट लगा सकती है और वो सारी फैक्ट्रियों का पानी वहाँ पर कह स कह सकती है कि आप पहले यहाँ पर भेजोगे, फिर यहाँ से नदी में जाएगा, ऐसा भी कर सकती है कि एरिया वाइज़ 1 बन गया बहुत बड़ा-सा, जिससे वो सारी चीज़ें कंटिन्यू हो सकती हैं। क्यों कोई अलग-अलग अपनी फैक्ट्री बनाएगी, ये भी मतलब एक हल हो सकता है, सरकार लेकिन कहाँ इतना ज़्यादा उस पर ध्यान दे देती है उस तरीके से और <clears throat>
हाँ जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी। बिल हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी।
और देखा जाए आपने वो सब फैक्ट्रियाँ देखी होंगी ना जहाँ पर केमिकल बनते हैं, तो आप जब भी ऐसी फैक्ट्रियाँ देखोगे तो उनके आस-पास में आप छोटे से तालाब देखोगे और मैंने अक्सर देखा है जब ट्रेनों से गुज़रते हैं, तो जब भी कोई फैक्ट्री एरिया आता है तो वो तालाबों में बहुत गंदा पानी बह रहा मतलब भरा होता है और उसके आसपास लोग रह भी रहे होते हैं, बस्तियाँ होती हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं इनके शरीर में ये जा रहा होगा, जो भी बच्चे पैदा हो रहे होंगे, उनके शरीर में ये जा रहा होगा, फिर धीरे-धीरे करके वो पूरे में फैल भी सकता है, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी पनप जाए जो महामारी टाइप ला सकती है, तो ये बहुत कुछ हो सकता है, तो इस पर भी कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सरकार को।
हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी। जी, जी, जी। हाँ जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी, जी। बिल्कुल, जि जिस पानी के बारे में आपने बताया उसको एरिएटेड वाटर बोलते हैं, है ना? अ, जिसमें हाँ जी एरिएटेड वाटर होता है, जो कि जिसमें सारा मतलब केमिकल वेस्ट कोई भी कंपनी, है ना? जो केमिकल का प्रयोग करती है, है ना? वो उसमें डालती है, है ना? तो इससे क्या होता है ना कि वो जो पानी है बिल्कुल पीने योग्य क्या ही मतलब उसमें अगर आप हाथ-पैर भी डाल दें, तो उसमें जो अमीबा होते हैं, अगर आपके अंदर घुस जाएँ, है ना? तो वो आपको पूरे तरीके से मतलब अंदर से खोखला कर सकते हैं और कहीं न कहीं मतलब हाँ जी, आपके लिए क काफ़ी ज़्यादा अ, वो बोल सकते हैं, बहुत बड़ी बीमारी पैदा कर सकते हैं आपके अंदर अमीबा, अगर आप गलती से उसमें गिर भी जाते हैं ना, तो आपके पूरे बॉडी के अंदर घुस के जैसे बोलते हैं ना दीमक की तरह खा जाना, वैसा कर देते हैं। जी।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ओह। ओके, ओके, ओके ओके। हुँ, हुँ, हुँ।